Hey du, ähm, ich habe gerade ein ziemlich großes Problem mit meinem Leben. Und zwar, es ist so, dass ich sehr schnell erschöpft werde auf sozialen Events, beziehungsweise Partys, so. Was ich jetzt ganz konkret damit meine ähm, also es gab mal eine Sch es gab mal es gibt eine Geschichte halt, wo ich halt so von ein paar Freunden halt zu einer Party eingeladen wurde. Und, ähm, ich bin im Vergleich zu meinen Freunden relat relativ introvertiert, würde ich jetzt mal sagen, so. Ich bin etwas zurückhaltend, e etwas schüchtern so, ne? Und meine Freunde sind halt so Partymenschen, so ganz typische ta Partymenschen, die du dir so vorstellst, ne, so, in so, ne? <chuckles> Und, es ist halt so, dass, ähm also ja, sie sie haben mich nicht daz natürlich dazu gezwungen, halt mitzukommen, ne, so, weil, ähm, sie mü sie wissen halt, dass ich halt nicht so Alkohol mag und so. Aber, ich habe ich habe das, äh ich verstehst du, ich habe so ‘n pfeff so so ‘n Schuldgefühl, wenn ich halt ablehne so, weil es ist halt so, dass ich, ähm wie heißt das? Ich habe also ich ich möchte halt mit meinen Freunden so, siz äh, die Zeit verbringen, so, ne, bei den Partys so, ich möchte Spaß haben so. Aber, ja genau, also um auf den Punkt zu kommen, ich bin halt dann halt letztendlich gegangen zur Party, und ich habe dann wirklich gemerkt, dass es dass Partys wirklich ziemlich schlimm sind, weil ich wirklich keine guten Gespräche führen kann, k weil ich ich mag‘s eher, wenn man so 1 zu 1 Gespräche führen kann, ne? Und, äh, in Partys ist man halt meistens mit Gruppen unterwegs, und das ist halt ziemlich selten, dass man so 1 zu 1 Gespräche machen kann. Und, äh, ich fühle mich dann auch immer sehr schlecht nach Partys, weil ich halt, äh, Alkohol getrunken habe. Und, ähm ja genau, dann lege ich mich halt auf mein Bett und dann frage ich mich immer halt so: „Warum habe ich das überhaupt gemacht so.“ Und, äh, ja, ich wollte dich nach einem so ‘n vielleicht so nach ‘m Ratschlag fragen, wie ich vielleicht sowas verhindern könnte?
Mhm. <chuckles> Mhm. Also auch wieder hier in der Hinsicht, ich glaube, äh, wie ich jetzt rausgehört habe, du hörst dich auch relativ jung an und, ähm, dementsprechend ist es natürlich auch irgendwie verständlich, dass man da so 'n gewissen sozialen Druck eventuell verspürt, so 'n bisschen so dieses FOMO, das ist so Fear of Missing Out, dass dann irgendwie Sachen passieren, die dann im Freundeskreis äh, irgendwie dann 'n 'n Thema sind und man irgendwie davon Teil sein möchte oder auch allgemein, will man ja auch im jungen Alter oder auch auch in dem Erwachsenenalter ist ja auch egal, ob man alt ist oder jung, man möchte ja immer irgendwie so 'ner bestimmten Gruppe zugehörig sein, damit man sich nicht so einsam fühlt. Dementsprechend kann man das komplett nachvollziehen und da solltest du dich nicht komisch fühlen und schlecht fühlen, weil äh, das ist komplett menschlich. Im Endeffekt darf man auch nicht vergessen, es gibt introvertierte Menschen, es gibt extrovertierte Menschen, es gibt Menschen mit extrovertierten Störungen beispielsweise oder auch mit Anmerkungen dafür, dass es introvertierte Menschen sind, aber nicht so 'ne introvertierte Art haben, sondern nur bei manchen Aspekten, so wie zum Beispiel bei diesen Feiern-Sachen. Aber, äh, du hattest ja angesprochen, dieses erschöpft-Gefühl nach einer solchen Party oder dieses Fragen nach dem Sinn dahinter, warum man das grad alles gemacht hat. In welcher Form spiegelt sich denn diese Erschöpfung wider? Ist es dann wirklich, äh, eine mentale Erschöpfung oder ist das eine körperliche Erschöpfung?
Oh, okay. Also ja, erstmal, äh, das mit äh dem Fear of Missing Out, ich glaube, du hast es wirklich sehr gut zum Punkt gebracht. Ich glaube, das ist auch einer der primären Faktoren, so warum ich zu Partys gehe und, ja genau, also das mit der Erschöpfung, ich würde mal sagen, dass es halt so beides ist, also körperliche Erschöpfung und mentale Erschöpfung, weil zum einen muss ich halt sozusagen immer mit jemandem interagieren, beziehungsweise reden, weil halt Partys wirklich nie ruhig sind so. Man man muss halt das ist halt immer sehr wild da. Und, ähm, wie sagt man das? Ich habe halt so eine Sozialbatterie, i wei ni ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber wenn ich halt diese Energie innerhalb der Batterie so äh, so aufbrauche, während des Tages, dann kann ich halt einfach nicht mehr wirklich mit anderen Leuten reden. Dann dann ist es wirklich schon Schluss mit mir so. Ich muss dann einfach nach Hause so. Und ich merke halt dann auch, dass die Partys diese Energie halt sozusagen sehr schnell erschöpfen so. Es ist halt ich merke dann halt wirklich, dass ich so viel <sighs> wie sagt man das? So, hm, Gehirnschmalz dafür benutzen muss, w um einfach nur mit Leuten zu reden so und das das möchte ich halt nicht. Ich möchte einfach entspannt mit Leuten reden können eigentlich. Und das ist auch wirklich der größte Faktor, glaube ich, beim äh, bei der mentalen Erschöpfung. Und noch bei d also bei der körperlichen Erschöpfung halt allgemein, weil man sich halt sehr viel bewegt und weil man halt so, wie sagt man das, halt ne, sehr viel Alkohol trinkt so, wenn man wenn ich das jetzt so extrem sage, und auch allgemein einfach so <sighs> ich weiß nicht, so halt Spi Spiele spielt, die m die man halt sozusagen, in der in die die man halt nicht so machen möchte so. Und ja, genau, ich würde mal sagen, dass die 2 Faktoren wirklich die größte Rolle spielen, dass ich halt dann später zu Hause erschöpft ankomme und einfach mir selber so sage: „Boah, du hättest einfach zu Hause bleiben sollen.“ Das war keine gute Idee, so.
Mhm, mhm klar. Also, natürlich im Endeffekt glaube ich die meisten Leute wissen, was so deren Ursprungsprobleme sind, aber die quasi die Punkte, die damit einhergehen, wie zum Beispiel, dass du, äh, dabei sein möchtest, äh, kollegial irgendwie da auftreten möchtest und Zeit verbringen möchtest mit den Freunden. Ist natürlich auch 'n legitimer Grund, vor allem in der Jugend, wo man so 'n bisschen seinen Charakter mehr mehr definiert und meißelt und so festigt, dass man das, äh, in dieser Phase vor allem extrem hat durch so externe Einflüsse. Ähm, du hattest ja angesprochen weil jetzt bei den Partys rein theoretisch weil das du hast ja über so einen Lärm gesprochen, über es ist laut, es ist ja meistens auf Feiern laut. Ähm, sind das denn merkst du selber, dass es Unterschiede gibt zwischen beispielsweise ich weiß nicht, in welcher Form von Partys du jetzt zum Beispiel häufiger gehst. Sind es dann eher sowas wie es gibt ja so Uni-Partys, wo dann wirklich so Hunderte von Studenten, Studierende da sind, oder s reden wir eher von so Hauspartys, wo dann irgendwie nur Freunde sind, oder sind wir reden wir von so gemischten Partys, so irgendwie man ha wurde eingeladen von irgendwem, der eingeladen hat, und den kennt man so über 2 Ecken? Also, welche Partys würdest du sagen, sind das denn, die die am häufigsten vorhanden sind oder und würdest du 'n Unterschiede quasi heraus finden für dich selber, ob es da Erschöpfungsunterschiede gibt?
Uh, okay, also, tatsächlich also, wenn du es jetzt so sagst, dann merke ich halt wirklich einen sehr großen Unterschied. Also also, ja, primär gehe ich halt so zu zu zu so zu gemischten Partys, so. Also, meine Freunde sind halt s eher so die Partyleute und wenn es halt eine gute Party gibt, dann l laden sie mich halt zu diesen Studi-Partys ein, und, äh, ich gehe dann einfach so dahin, so mäßig, wenn ich halt, ähm, ne wenn ich halt Zeit habe, dann gehe ich halt dahin, so. Und, ja, okay, da merke ich halt wirklich, wenn ich halt mit unbekannten Leuten reden muss, dann muss ich halt noch mehr so mei muss ich halt mein Gehirn wirklich sehr anstrengen, weil ich halt nicht genug Informationen über diese Personen habe so, und ich muss erstmal so mit Small Talk anfangen, wo ich äh, also, ich bin halt wirklich nicht gut in Small Talk, so. <chuckles> Und, ähm, das halt auch ein sehr großes Problem, dass ich halt dann nicht direkt so mit einem so wirklich mich connecten kann. Aber ich verstehe auch natürlich, dass es sehr wichtig ist, auf solchen Studi-Partys zu gehen, weil man sehr viele soziale Connections damit aufbauen kann so, und in der Zukunft werden halt Connections sehr wichtig sein, und das ist mir auch sehr bewusst, deswegen gehe ich halt auch zu diesen Partys. Aber halt so zu diesen Hauspartys, die du gesagt hast, sowas wie, äh, Geburtstagspartys oder so, oder Partys, die halt Freunde veranstalten bei denen merke ich halt wirklich, dass es dass ich halt viel entspannter sein kann, so, dass ich halt Ich also, dass ich halt wirklich mein authentisches Ich sozusagen zeigen kann, weil s äh, se weil ich kenne sie halt alle, ne? Und, äh, ich weiß auch, dass es halt Spaß macht mit ihnen und sie ich weiß auch, dass sie mich nicht äh, dazu wirklich so anreizen, so Alkohol zu trinken, w wenn ich halt ich möchte, so. Und, ja genau, also ich habe wirklich gemerkt, dass ich die beste Zeit habe, wenn ich halt wirklich auf so Geburtstagpartys von ein paar Leuten sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem Alter gibt es nicht mehr so viele Leute, die das aktiv machen, so, habe ich das Gefühl. Deswegen f finde ich also, habe ich auch gemerkt, dass es halt nicht mehr so viele Geburtstagspartys in meiner Umgebung so gibt, leider.
Mhm. Na klar. Also, erstmal danke dir wirklich nochmal für die Einschätzung deinerseits, weil das hilft, glaube ich, wirklich eindeutig, dass man schon 'n bisschen mehr weiß, in welche Richtung es geht und dass man auch so 'n bisschen mehr darüber nachgedacht hat und reflektiert hat und du hast ja selber gesagt, dass dann diese Studi-Partys mit so sehr viel gemischten Personen äh, dann eher so exhausting sind. Zu dem Thema mit dem exhausting und zu dem Thema mit dem Fomo. Jetzt dieses du hattest ja auch ganz am Anfang darüber gesprochen, dass du manchmal auch hingehst, um das Gefühl zu geben, dass du m deinen Freunden quasi gerne Zeit verbringst und dann so 'ne Bestätigung denen gegenüber gibst. Ist das so 'ne Art Form w würdest du sagen, das ist so 'ne Art People Pleasing, was du für die anderen machst? Ist es dir häufiger, äh, so ergangen, dass du das Gefühl hast, du machst m häufig oder machst ab und zu Sachen, die du, äh, für die anderen machst, weil du denkst, dass sie besser sind für die anderen oder dass sie gut ankommen bei den anderen?
Oh mein Gott, also, du hättest wirklich du hättest das wir nicht besser formulieren können. Du hast komplett recht. Also People Pleasing ich glaube, ich bin einfach die Definition in Mensch so, würde ich mal sagen, weil es ist halt so, dass ich Konflikte nicht ausstehen kann. Also, ich mag Konflikte wirklich gar nicht und es ist halt so, wenn ich halt eine Meinung also, wenn ich halt wirklich meine eigene Meinung zu etwas sage, dann habe ich das Gefühl, dass es zu Konflikten führen kann. Vor allem, wenn es halt so extreme Meinungen sind. Also, ich ich also ich persönlich finde, dass ich halt keine extremen Meinungen habe so, aber ich traue mich trotzdem nicht, meine eigene Meinung so offen zu sagen, weil ich halt Angst habe, dass sie mich halt dafür beurteilen so. Und genau, du hast gesagt schon, das mit dem People Pleasing, das ist auch, glaube ich, ein sehr großes Problem wirklich bei mir, weil es ist halt natürlich sehr wichtig, dass man auch seine eigene Meinung zu etwas sagt, wenn man dass man ganz und klar nein sagen kann, so. Aber ich glaube, das ist auch eine f so 'n so 'n so 'ne Fähigkeit, die ich mir auch sozusagen antrainieren muss zuerst.
Also, du klingst auf jeden Fall für mich wie 'n sehr reflektierter Mann. Also, du weißt ganz genau, was du möchtest, du weißt ganz genau, was du nicht möchtest, du weißt auch, was deine Schwächen sind und du kannst diese auch benennen, was einer der größten und ersten Schritte ist, die man überhaupt machen muss und kann, damit man überhaupt so 'ne Probleme identifiziert und dann bestimmte Maßnahmen dagegen ausübt und dann diese dann verbessert. Und, die traurige, aber auch schöne Realisation, die man dann irgendwann im Verlaufe des Lebens irgendwie mal bekommt, ist ja unter anderem, so 'ne Möglichkeit in Form von irgendwie, dass es eine gewisse Zeit beansprucht, die einen einfach formen und auch häufiger diese Konfrontation zu suchen. Was ich damit meine, ist dass sich eigentlich das alles einpendeln kann und wird aufgrund einfach so 'n bisschen mehr Energiemanagement deinerseits. Du wirst zeitnah die Möglichkeit haben, Grenzen aufzuzeigen, du wirst die geforced sein, Grenzen aufzuzeigen, aufgrund von irgendwelchen Verpflichtungen, die du eventuell hast. Und, dann wird dir d quasi das immer peu à peu einfacher und es geht dir viel leichter von den Lippen, und dann merkst du selber, dass zum Beispiel diese Bausteine, die du selber angesprochen hattest wie FOMO oder People-Pleasing, dass die alle so ‘n bisschen nach Hintergrund geraten oder in den Hintergrund geraten. Und, dann du quasi von dir selber aus eigentlich alle Instrumente schon hast. Nur, du musst sie einfach nur anwenden und das verbraucht leider ‘n bisschen Zeit und das musst du einfach nur sammeln und den besten Ratschlag, den ich machen kann, ist: Hör eigentlich nur auf dich und hör auf d deine Bedürfnisse und stehe dafür ein und die sind leider manchmal mit Konflikten verbunden.
Oh, wow, okay, also wirklich vielen Dank für deine Ratschläge. Sie haben mir meine Augen eröffnet.